Certo. E gli hanno più o meno sempre questa durata, o può variare molto?
Ma dipende. Mhmm, di solito varia, cioè se mi faccio trasportare sì capita che si arriva intorno a quasi le 2 or 1 ora e 40, o beh più quasi le 2 ore. Ma se no, più o meno sì, dal momento che io arrivo in spiaggia, il tempo di farmi catturare, cioè è volata mezz'ora così come niente, quindi
Okay. Ah, okay, okay. Certo, certo. Sì, diciamo che, mhmm, ti ehm, ti fa un po' questo effetto di ipnosi e quindi poi, ehm, non cioè smetti anche di di pensare alle altre cose, al al tempo che sta passando, e ti godi proprio il ehm, i il il momento insomma. Sì, sì, assolutamente. E senti, ehm, se, uhm, per dire, ehm, da domani tu ti svegliassi e e il mare, uhm, sotto casa non ci fosse più, cosa cosa succederebbe nella tua vita?
Sì. Esatto. Il momento, sì. Eh. Uh lo vado a cercare, e mi chiederei: "Perché? Perché non c'è più? Dov'è finito?" No, lo andrei a cercare. Eh sì.
<laughs> <laughs> Ma dove è finito il mare? <chuckles> Ho capito, capito. Beh, allora ti auguro di continuare a a fare queste tue passeggiate che che ami tanto, e soprattutto, ehm, ti auguro che il mare non sparisca mai, ecco. <laughs> Ti ringr
Eh no, esatto eh! Guarda, io ti ringrazio infinitamente di essere entrato in questa piccola parte della mia vita, ma soprattutto di avermi ascoltato. Grazie di cuore.
Eh grazie a te, è stato molto interessante quello che hai condiviso. Ciao.

Sai che non lo so? Perché io sono sempre stata vicino al mare, pur per perché sono nata in una regione e il mare ce l'avevo relativamente vicino. Mi sono trasferita in un'altra regione e ora ce l'ho ancora più vicino. Quindi
Eh certo. Okay. Sì. Ah okay. Quindi si è avvicinata, praticament
Eh sì, quindi io penso che possa essere anche una sorta di ricerca, mia, costante, quindi anche il fatto di spostarmi e spostarmi qui, trasferendomi i così vicino al mare, penso che abbia, anche questo, dettato il mio trasferimento. Se mi avessero se mi avessero detto di trasferirmi, che ne so, in Val d'Aosta, insomma, c'avrei pensato su u una decina di volte, ecco.
Okay. Sì. Ma questa però è una scelta, ehm, ehm Sì. Oka okay. Ah quindi diciamo è proprio un elemento che hai bisogno vicino a te?
<clicks tongue> Sì.
Cioè non non ti saresti trasferita in una regione, ehm, n s non so, in pianura padana non saresti andata?
No. No.
Okay.
No, no, no, no, no.
Okay. E e e e scusami se te lo chiedo, cioè è è questo è legato, magari, anche a a dei ricordi della tua infanzia, ehm, qualcosa che hai vissuto e che quindi ti fa associare il mare a una sensazione familiare, ehm, o invece è proprio una cosa che hai sempre avuto e n insomma non ti sei mai chiesta?
<tsk> No, in realtà non è associato a qualcosa di specifico, ma è proprio un richiamo che io ho.
Okay. Okay. Okay, certo. Ehm, e quindi senti proprio uhm, che c che insomma il mare ti chiama a sé e tu non <chuckles> non puoi fare niente per per resistergli insomma.
Eh sì. Sì, esatto, esatto, esatto.
Un po' come Ulisse quando c'erano le sirene. Ehm
<chuckles> Sì, più o meno.
Sì, sì, però però a a a differenza sua tue tu, ehm, non non cerchi di resistere a questo a questo richiamo, anzi gli corri incontro, diciamo.
Eh no. Sì, sì, esatto.
E e e l la la cosa che, ehm, quando, <tsk> ehm, ti appoggi una conchiglia all'orecchio ti fa sentire il mare, ti dà la stessa sensazione o è una cosa completa divers
No! Non mi dà la stessa sensazione, si avvicina molto, perché me l me lo ricorda, quello sì, però non mi evoca quelle sensazioni e quelle emozioni. No, quello no.
Okay.